Aham, e, o o outro, né, que eu comecei a gostar também, foi ia ter um show aqui na minha cidade, é, era uma turnê de 4 cantores, eles também era eram cantores gospel. E eu não conhecia nenhum deles. Mas por curiosidade, eh, eu chamei o meu marido, né, falei, ah, vamos, né, vinte e cinco dólares só o ingresso, e é aqui pertinho.
Uhum. Uhum. Uhum. Ah, vale vale a pena, né, e o show sempre é tão gostoso, né, escutar música ao vivo, olha legal.
É, vamos lá. Sim. Aham. E a gente não conhecia nenhum deles e e nenhuma música, não conhecemos absolutamente nada dele. E acabou que a gente chegou lá, hã, teve 2 cantores que eu gostei, hã, tinha um que eu já tinha até escutado a música dele antes, mas não sabia que era ele que cantava. E aí
Ó. Isso acontece muito, né, quando você escuta músicas mas você não sabe quem canta daí quando descobre já, mais um para o Spotify.
Sim. Aham. E aí eu coloquei esse também, mas aí teve 2 outros cantores que eles participaram, hã, eu acho que era do American Got Talent, eh, daquele programa de de de talentos, é, e aí eles participaram, mas eu acho que foram finalistas, mas não ganharam. E, só que eu não gostei muito assim não, sabe? É, eu eu os dois eu achei que não eram muito a minha vibe assim, o meu estilo. Era um tinha a música meio meio rock assim e eu não curti muito e o outro, eh, eu também achei meio esquisito assim, não gostei. Aí os outros dois, teve esse né, que eu que eu conhecia a música e não sabia que era ele, e o outro eu fiquei
Uhum. Sei. Caça talentos, né? Uhum. Uhum. E você não gostou muito?

Sim, exatamente, exatamente. Teve até um outro cantor também, que eu descobri, assim, por acaso também. Fo eh, foi no ano passado, na virada do ano, que ele cantou, hã, eu acho que foi New York, quando teve aquele negócio de não sei se era fogos, negócio de bola, de cair a bola, <chuckles> sabe.
Uhum. Hum. Aham. <laughs> no do fim do ano, assim, justo naquela hora que cai a bola. <chuckles>
Isso. Isso. E aí colocaram esse cantor pra cantar, e eu nunca tinha ouvido falar. E aí meu marido gostou muito, né, e começou a pesquisar, e e acabou que a gente gostou muito da música dele, ele é eu acho que ele é cantor de música pop, o nome dele é Teddy Swims.
Uhum. Hum. Esse eu não conheço, eu não sei se eu já escutei alguma coisa.
Provavelmente você já escutou música dele, porque ele tem uma música que é bem famosa, hã, não lem
É, pra ir ficar ali
É, eu não lembro qual era o nome, mas essa música dele, que ele cantou lá no ano novo, eh, é uma música bem conhecida, muito conhecida.
Uhum. New York pode ser do Frank Sinatra? Não, n não é Frank Sinatra. Eu sei qual é a música, agora eu não lembro também de quem é.
E aí É, eu to eu não lembro qual que é o nome da música. E aí, <clicks tongue> ele meu marido desco viu, né, gostou das músicas dele, e tal, e a gente começou a ouvir. E a gente f ca acabou indo num show dele, que ele fez aqui perto. Não muito perto, né, foi umas 4 horas daqui, mas <chuckles>
Uhum. <chuckles> É, não é mui não é mui não é muito perto, mas é
É, não é não é tão perto não. Mas
Para o brasileiro é perto, né.
Sim, sim, pra quem saía do Rio de Janeiro e ia pra São Paulo de ônibus, 4 horas é perto, de carro.
<chuckles> Exatamente. <laughs>
E aí, eh, a gente foi no show dele, né, e a gente adorou, assim, as músicas as músicas dele é bem bacana, hã, foram inspiradas, eh, nas experiências de vida dele, que ele teve um relacionamento ele teve um relacionamento abusivo, e e acabou que ele fi se tornou famoso com as músicas que ele escreveu. Ele escreveu, ele basicamente essas músicas, né, pra amigo que como se fosse uma terapia pra ele. E acabou que ele ficou famoso através dess dessas músicas que ele fez em um momento que foi bem difícil pra ele, e e ele é uma pessoa assim, super querida também, foi super querido com com o pessoal, né, com a plateia, com os fãs, hã, e
Oh, que profundo. Hum. Uhum. Uhum. Eu vejo que vocês vão bastante em shows.